Ouais, c'est ça, heu, acceptation de détachement, mais ah, si, c'est tellement complexe quand tu pa quand on parle de tout ça parce que tu sais, l'alimentation, si les gens ils sont pas tu sais, tu peux avoir de la fatigue, il y a plein de trucs qui peuvent jouer aussi sur le fait que tu puisses pas prendre de la distance avec tout ça. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une hygiène en même temps pour, heu, pour pouvoir, heu, gérer et puis bien bien passer à l'action au moment voulu, quoi. C'est c'est important.
C'est sûr. Mmh. Bien sûr, mais en même temps, est-ce que, heu, chacun est en contrôle en fait, de choisir, heu heu, de s'énerver, de rester dans la stagnation du de la situation ou finalement, heu, de se dire, heu enfin, je trouve qu'il y a quand même un contrôle par rapport à, ben, aux actions qu'on choisit, quoi.
Ouais, mais, non, pff, ça, en fait, ça va dépendre de tellement de choses. Ben ouais, ouais, parce que, ça c'est si la personne elle est pas mature, heu, si voilà, c'est un enfant, tu vas pas lui dire ça, il va pas savoir faire quoi quoi faire. Donc vraiment, ça ça ça demande du relâchement, de vraiment, d'observation, de c'est peu ça, la sagesse, hein, avec la maturité. Quand on est enfant, on fait beaucoup de tests, donc on pense pas à notre environnement, on pense pas aux autres. Puis après, ce qui va faire qu'on devient sage, c'est vraiment quand on va s réussir à prendre de la distance sur ce qu'on fait. Donc ouais là, c'est important. Mais on va pas dire ça à quelqu'un qui vraiment s'y connaît pas, heu, donc, hem, ça peut être un b ça peut être un bon conseil, ça peut être un bon conseil, tu vois? Mais en c'est vrai que niveau conseil, des fois, ça peut être bien de donner, mais en fait, ce qu'il faut c'est plus essayer de, tu sais, si l l'action se passe pour quelqu'un, heu, s'il demande conseil ou pas, lui, dire peut-être, heu: «Tu peux tester ce truc-là», qu'il prenne conscience, je pense c'est quelque chose d'important.
<chuckles> Ouais. Ouais, c'est vrai. Mmh. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Ouais. Mmh mh. Bon ben, et toi alors, du coup, tu en es où au niveau, heu, au niveau sagesse? Ou Non, mais au niveau è Ouais, tout à fait. Mais toi, du coup, au niveau sagesse, au niveau maturité, tu dirais que tu en es où?
Ouais. Hein, hein. Ah super, heu, mais il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, tu sais? Par exemple, financièrement, heu, si ça va pas, tu dois être sûr que, ben, tu vas choisir peut-être un boulot qui te plaît pas, ça va créer aussi tu sais, on parlait de de gérer ses émotions, prendre de la distance, donc ça peut créer ces trucs là, de frustration, de colère, de un peu de difficulté avec le relâchement, si tu as de la fatigue et tout. Heu, moi, ma situation, bah, ça fait 6-8 ans et même plus, hein, si si je si je vais en arrière et je je capte, tu sais, quand que j'ai commencé à structurer ça. Et hem, une fois que c'est structuré, tu sais, tu as tu as autant d'argent que tu veux pour que tu aies jamais à t'en soucier et que tu puisses choisir le le job que tu fais juste vraiment par envie et pas par besoin enfin, pas par obligation.
Mmh mh. Ouais. Donc toi, tu relies, heu, santé mentale avec, heu, confort financier?
Mmh.